Ayan.
Oo, para maiba lang yung view, 'di ba?
Oo, unwind, 'no? Galing sa isang linggong nakakapagod, nakaka-stress na trabaho. <chuckles> So, ayan ang tradisyon niyo, 'no, para oo, maganda yan, maganda yan.
Oo. Mm, 'di ba? Masarap masarap humiga sa ano, sa sa hotel. <chuckles>
Oo, tapos yung naka-reset yung utak niyo, 'no. Wala kayo sa pang-araw-araw niyong environment, 'no? Parang alam parang may um, parang may may panandalian kang pagkalimot no, <laughs> yung gano'n. <chuckles>
Ah, ru Oo. Tama, tama. Amnesia. Oo. 'Di ba? <chuckles>
Masarap, maganda yung maganda yung ganyan niyo ginagawa niyo. Kasi alam mo kami mm, kami bukod sa nag-sha-share kami sa isa't isa oo nga eh, bukod sa nag-sha-share kami sa isa't isa, alam mo yun, talagang lumalabas din kami na
Hmm, talagang ano Nakaka-reset siya. Mm.
para, alam kasi nap nakakapagod, yan, tulad niyan, massage, yan isa 'yon.
Ayun.
Ang pagkain ng masarap, pagtambay, sa mag ma nakaka-relax na place, tapos pero, parang, alam mo, sisiraan niyo na naman yung tao. Hindi, biro lang, para, alam mo 'yon, ma mapag-usapan niyo kung, ano bang nangyari, sa linggong lumipas, 'di ba?
Oo. May aircon. <laughs> <chuckles> Oo.
Maganda, maganda yung ginagawa niyo, mm, mm.
Tapos yung mga asungot, 'di ba, nagkukuwentuhan din. <chuckles>
<laughs> Tsaka 'pag may mga mahalagang achievements, alam mo, mino-motivate ko ang sarili ko, sa alam mo yun, mino-motivate ko sa pamamagitan ng, alam mo yun, pag-a-unwind, tapos pag-iisip ng
Ano ba yan? Mm.
gala kasi alam mo, meron tayong achievements eh, 'no. Mm, so, alam mo yun, ang susunod no'n, kapag may achievements ka, kailangan kong gumala. <laughs> Ayan, reward, 'no, ah, reward pala, 'no.
Ayun, bakasyon. Oo. <chuckles> Automatic na yan. Tama naman.
Ikaw ba, paano mo mino-motivate ang sarili mo kapag may mahahalaga kang achievements?

Kailangan ipinagdiriwang, 'di ba?
Oo, pero paano mo ba ipinagdiriwang ang tagumpay sa trabaho?
Hmm? Iyon.
Maliit man o malaki.
Siguro, unang-una yung talagang ano, pagre-relax.
Ayan, magre-relax.
Oo.
Ako ah mm? Sige, sige, ituloy mo.
Lalo na kapag medyo malaki yung ano, yung tagumpay, tas medyo nakaka-stress, talagang ano, relax muna, yung unang-una kong gagawin, oo. Ayan, relax, order ng pagkain. <laughs>
Mm, relax 'no? Kain ng madami. <laughs> Pa-masahe yan, oo. Ako pagka, alam mo, 'pag pagka may tagumpay sa trabaho lalo't, alam mong may kompensasyon, na, sabihin nating pera, kasi siyempre alam mo naman ang, kapalit ng trabaho natin, 'di ba, pera 'no. So, alam mo yun, kapag may mga bonus, dahil sa malaking tagumpay, naku, ako ipagdiriwang ko pan sa pamamagitan ng panlilibre ng masarap na pagkain
Ikaw ba? Ano ba? Mm. Oo. <laughs> Tama naman. Iyon.
panlilibre ng, ng whole-body massage, yan, kung sinong gustong sumama pero
Uy. Sarap naman.
pero ano, hanggang 3 lang. <laughs> 'Di biro lang. <chuckles> 'Di biro lang. Ang ang madalas kong ilibre, magulang ko, yan.
Oo, may limit 'no. <laughs>

Talaga naman.
Mm. 'Di ba? Oh, ikaw ba, paano mo ipagdiriwang 'pag malaking tagumpay ang nakamit mo sa trabaho?
Kasi Oo. Ako, ano, shopping. <laughs>
Shopping, ayan, 'no, maggo-grocery ka, ano? Ay, I mean, um, bibili ka ng luho mo, ganiyan. Lalo kung nacom
Oo. Oh. Oh, tsaka 'yong grocery na rin. <laughs>
Ayan, lalo kung na-compensate ng ng bonus, 'no, incentives, 'yan, 'di ba?
'Yong Oo. Medyo bo bongga. Tama.
Oh, 'di ba, oo. Kasi pero minsan lang naman, 'no, pero ako talaga, alam mo, massage ang hindi nawawala sa'kin. Kasi lalo nitong, um, nagkakaedad na ako, 'no
Mhm. Oo, 'di halata.
masarap mam magpamasahe. Kahit, alam mo 'yon kahit, alam mo 'yon, dalawang beses sa isang buwan, 'yan.
Mm. <smacks lips> 'Yan sarap naman.
Mm. Mm. <chuckles> 'Tas masarap na pagkain. <laughs> Oo, tapos, ah, ayun, ah, share your blessings, siyempre, kung may natanggap ka ang magandang ibinabahagi mo, 'di ba?
Parang kailangan talaga 'yan, eh, 'no? 'Pag, ano, Pag tumatanda tayo, 'no. <laughs> Iyan. Tama. Mas masaya 'pag ganiyan, eh, 'no.
Mm. Mm. Eh, paano kung maliit naman na tagumpay? Kasi pinag-usapan natin 'yong malaking tagumpay. Pa'no kung maliit na <smacks lips> tagumpay sa trabaho, paano mo ipagdiriwang 'yon?
Mm. Kung Kung maliit na tagumpay naman medyo ano lang, pa-ice cream, ice cream lang.
Oo, <laughs> ganiyan. Oo.
Tapos, 'ko, ah, oo, bibili ng dessert.